É, o café da manhã, o almoço, aí tem aquele lanchinho da tarde, o jantar, é toda uma rotina. E assim, o jantar pra mim tem que ser umas 4 hora, antes de dormir. Ô gente, eu falo com todo mundo, se você comer à noite lá pras 22h e for dormir às 23h você vai engordar. Você vai engordar, com certeza.
Ah, que delícia. Nossa, é verdade isso, é verdade isso. Você sabia que vo você sabia que existem, eh, estudos que comprovam que, eh, se você demorar muito se você comer muito próximo ao horário de dormir, eh, você pode sobrecarregar o seu organismo e isso no futuro pode te gerar, eh, doenças como demência?
<clears throat>
É muito inst é muito interessante refletir a respeito disso.
É! Demência você não dorme direito. Justamente, por isso que vem a demência. Porque você não dorme direito, você não faz aquele sono que tem as etapas e isso não filtra e você engorda, você engorda. Eu sei porque eu trabalhei muito à noite e e e e i aí tem tinha a a a lanchonete e as pessoas que ficavam lá à noite, meia-noite por exemplo, eram pessoas mais gordas.
É. O organismo não filtra as impurezas direito, né? Exato. É. E como é que
Eu falava: "Por isso vocês estão gordo. <laughs> Vocês estão comendo meia-noite".
Como é que você faz como é que você faz nos dias não consegue cumprir a sua rotina? Eh, você como é que você lida, assim, num dia que você não consegue cumprir sua rotina? É uma coisa que te te deixa fora do eixo, assim, que te estressa? Ou você consegue contornar isso com facilidade?
Hã?